Mhm. Ähm, ne, ich glaube, grade weil ich so übertrieben habe zwischenzeitlich, ging's dann wirklich relativ einfach. Also, ich habe wirklich diese kompletten Schattenseiten von Alkohol mitbekommen und dann wusste ich einfach für mich, das das muss ich so einf das kann ich so nicht weitermachen und das muss ich so ablehnen.
Aha. Ja, das ist prima und wo kommt denn das Glas Wasser her morgens?
Mhm. Ähm, einfach aus'm Hahn. Ich hole mir das dann morgens, ich habe so 'n großes Glas immer hier bereitstehen direkt und dann fülle ich mir das kurz auf und dann trinke ich das schnell aus morgens direkt.
Gut, die Frage habe ich nicht richtig gestellt, das ist meine Schuld. Wie kam es, dass du morgens ein großes Glas Wasser trinkst? Hatte das was mit dem Alkohol zu tun oder einfach nur so?
Ach so, ach so. <chuckles> Ah, okay. Äh, nein, also, das war immer, ähm ich wusste einfach morgen, ich brau äh, morgens, ich habe jetzt jetzt nach seit 8 Stunden habe ich nix getrunken und mein Körper ist halt komplett dehydriert. Deswegen dachte ich mir: „Okay, du m du musst ja eigentlich 'n großes Glas Wasser trinken, damit mal dein Körper wieder klarkommt und halt diesen dieses Wasserdefizit wieder aufholt.“ Deswegen.
Mhm. Aha, und und hilft das? Fühlst du dich dann besser gleich von Anfang an? Ja, und jetzt fühlst du dich
Absolut. Ja, ja, das ist wirklich Energie.
Ja, prima. Was sind denn andere Gewohnheiten? Erzähl doch mal.